Ay, fíjate que yo te quiero contar que, últimamente siento mucha presión familiar porque, bueno, yo tengo una relación, este, pues ya un, bueno, ni siquiera siento que esté tan larga, llevamos año y medio, este, pero siento como como esa presión de mi familia de que, no sé, nos casemos o formalicemos. O sea, realmente yo estuve soltera muchos años, entonces, em, siento que el ahorita como el hecho de que yo tengo una pareja, y esté como de una manera, pues un poquito seria intentando que las cosas funcionen, siento que esto hace que que mi familia sienta como esa presión de que ya, al fin lograste como establecer una relación con alguien, al fin ya como que quieres a alguien, <laughs> porque, pues, para ellos según es muy difícil que yo como que quiera a alguien. Entonces, ellos sienten como eso de que, al fin estás encariñada o ya le tomaste cariño a alguien, entonces, em, ya cásate, esto. Entonces, siento como esa presión, vaya.
Okey. Okey. Okey, entiendo lo que me dices. Muchas gracias por por comentarme esto, por abrirte conmigo y por tenerme la la confianza. Eh, espero que lleguemos a una solución juntos. Y quisiera hacerte unas preguntitas para tener un poquito más de contexto. Eh, en específico, ¿de quién recibes presión? Y más o menos, ¿cómo es la presión? Así, comentarios pasivo agresivos, o en superbuen plan, eh, ¿cómo es tu presión?
Ujú. Pues, la presión viene como de mis papás, o sea, más que nada de mi mamá. Y son como, ay, esos comentarios de que, ay, este, ya vas a cumplir, o sea, ya va porque yo cumplo años ahorita en diciembre. Entonces, es como el comentario de que, ya vas a cumplir otro año y, pues, no se trata de que llegues a los 30 sin casarte. Y es como, mm, no importa. <chuckles> La edad solo es un número, ¿no? Pero sí es como mucho de mi mamá y, vaya, hasta últimamente sentí como también de mi papá y de mi hermanita que, eh, salimos a comprar cosas y son los comentarios de que, este para tu boda, eh, no te vayas a o mi papá de, no te vayas a embarazar si no te casas. Y yo como, o sea, apenas empecé una relación, cálmense. <laughs> Pero, esos comentarios a veces como como que hasta de broma, ¿no? Te digo de que, compramos ropa y, mira, este vestido me lo voy a poner en tu boda. Ah, no, pues yo este traje. Entonces, son cositas que que digo innecesarias, em, porque sí siento como de por sí ya la presión, de por sí ya los comentarios de que cuándo te vas a casar, ese tipo de situaciones. Entonces, son como esos comentarios como tal, como según agradables, pero, pues, siempre tiran como como a esa situación el que me tengo que casar, pues, pronto, vaya.
Okey. Ujú. <laughs> Mm, sí, sí. Quieren fiesta más que nada, yo creo. Este, eh, ¿a ti cómo te está afectando esto? O sea, cuando recibes estos comentarios, cuando te acuerdas de esto o o como me mencionas de que va al caso y te dicen, mira, este vestido para tu boda o así, eh, ¿tú qué piensas? ¿Cómo cómo te sientes internamente?
<laughs> Mm, pues, siento como, pues sí, ahora sí que, esa presión, o sea, me da como esa ansiedad en donde, por ejemplo, me hacen los comentarios de que, ay, este, no sé: "Ya vas a cumplir años", ese tipo de cositas, entonces, como como que yo me pongo a pensar cuando estoy a solas de: "Ay, sí es cierto, ya voy a cumplir años o sí es cierto, ¿cómo voy a llegar a tal edad sin casarme?", entonces, me genera como esa ansiedad, como tal, no es como que me ponga triste o que me afecte, pero, siento que cuando sí lo pienso mucho, me entran esos pensamientos de ansiedad de decir: "Chin, tienen razón, ¿y si se me va el tren?", o ese tipo de situaciones, ¿sabes?
Sí, sí, sí, eh, como último, y creo que es la pregunta más importante de de que no hemos hablado de eso, ¿qué es lo que tú quieres?, ¿qué es lo que tú quieres con tu pareja?, ¿en verdad quieres el matrimonio?, ¿cómo ves tu futuro?, eh, o sea, no no en una pregunta como retórica, sino, quisiera escucharte porque he escuchado lo que los demás quieren de ti, pero, ¿tú qué quieres?, eh, ¿tú también te sientes por con prisa, o crees que estos son como sentimientos que te invaden, pero no por ti, sino porque te los pegan?, ¿cómo te sientes?
Pues, yo realmente, o sea, siento que yo estoy bien con mi pareja, estoy muy tranquila, nos llevamos muy bien y obviamente sí me gustaría casarme, pero más adelante, ¿sabes?, o sea, es algo que, no lo tengo planeado ahorita, como en estos momentos, es algo que que digo, pues, en unos años, en unos años, si se da, vaya, yo contenta, yo feliz, pero no es algo que yo diga: "Ay, ya me quiero casar en enero del próximo año", <chuckles> o sea, no, realmente siento que, y vaya, él y yo lo hemos platicado, o sea, nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena sintonía, una muy buena armonía, pero, pues no, no queremos presionar las cosas, no queremos como apresurarlo porque la gente como que dice: "Ay, ya, este, pues, ya cásense o se les va a hacer tarde para esto", o sea, ambos tenemos una, pues, una armonía muy buena, entonces, sabemos que si se llega a dar, pues, el que nos queramos casar, pues, va a ser en unos años y ambos estamos como estamos de acuerdo con eso, que ahorita no esté en nuestros planes, que ahorita, vaya, tenemos que, no sé, que estar mejor con nuestra relación, seguir como con este noviazgo tan bueno y ya, tal vez en unos años, pues, dar el siguiente paso, este, y es lo que yo también quiero, o sea, yo también digo, bueno, ahorita estoy muy bien, yo también por eso duré tanto tiempo soltera, porque a mí me gusta mucho contemplar bien las cosas, pensar bien, o sea, no me gustan como las decisiones arrebatadas, entonces, <chuckles> yo estoy muy bien con eso, y yo lo que quiero es eso, o sea, quiero seguir como en mi relación de noviazgo como hasta ahora que ha sido muy buena y tal vez en unos 3, 4 años, pues, ya tenga ganas de casarme, pero por el momento, pues, no es como mi meta, ¿sabes?
Sí. Que bueno. Ujú. Okey, sí, entiendo, y y veo que tienes muy claro tus prioridades y tus valores, y y eso me gusta mucho, porque a pesar de que te dicen, pues, los comentarios, a pesar de que te igual y te quieren meter un poquito a la idea de que te apresures, eh, me agrada saber que te conoces muy bien, y así como, sabes que estuviste mucho tiempo soltera y ahorita te sientes muy cómoda, eh, me gusta mucho escuchar que tienes bien en claro, pues, lo que quieres y lo que no, y es muy válido, porque la voz que en este caso más vale es la tuya y, eh, al siguiente, la de tu pareja, porque es algo de los 2 Entonces, yo creo que ahorita va más la cosa acerca de poner límites con tu familia, límites muy sanos, ¿lo lo has pensado?
Pues, como tal, eh, sé, o sea, sé que los límites son muy buenos, este, pero como que no lo he pensado, o sea, no, como tal, no lo he charlado con ellos, no les he exteriorizado como, a lo mejor en cómo me afecta esta presión o estos comentarios. Este, entonces, pues sí, te digo, como tal no lo, pues no, no lo he no lo he hecho, vaya, no no he no he establecido los límites.
Okey, okey, entonces mira, ahí te van 2 recomendaciones, no sé, si, me permitas que te las diga y me vas, eh, diciendo que te parece cada una, okey.
Vale, vale, me parece.
Mira, okey, mira, la primera es que si este tema ya lo has, eh, platicado con un círculo donde tú te sientas bien, donde tengas apoyo, personas que tengas como mucha confianza, en este caso un mejor amigo, una mejor amiga, un tío, una tía, alguien más flexible, que sea esa persona de apoyo que a veces te ayude a comunicar cosas que tú, por no herir a los demás, no quieres decir, y es como un punto de validez externa a tu propia voz y eso te puede ayudar, como, por ejemplo, eh, decirle: "Oye, cada vez que, si estás conmigo, escuchas esto, me puedes apoyar", diciendo: "Oye, todavía no estás lista", o si tú te encuentras solo con mi familia, podrías reafirmar este punto, ¿qué te parece eso?
Okey, ujú. Sí, realmente siento que es muy buen, o sea, muy buena idea, tal vez, mi hermana mi hermana siento que es la persona que podría dar mi punto de vista, yo soy más como de que: "Ay, no, qué pena, cómo les voy a decir y todo", pero mi hermana podría ser como, mi hermana mayor, como esa persona de que, si yo la exteriorizo de de que: "Oye, me siento presionada, me siento de esta manera", o o ya hasta me está generando ansiedad y ella lo exterioriza, creo que es como la que equila equilibraría la balanza, la que sí podría hablar bien con mis papás, y sea como de que: "Oigan, tranquilos", <laughs> entonces, sí, sí es una buena idea, la verdad.
<chuckles> Exacto. Okey, me agrada, eh, ahí te va la siguiente. Eh, es muy válido y tienes que tener muy en cuenta que tu voz es la que más importa en este momento, porque se trata de decisiones de tu vida. Y si tú tienes bien en claro que la edad solo es un número, que para nada te tienes que apresurar y si siempre te has manejado así, me encantaría que lo exteriorices con tu familia. Pero yo sé que a veces es un poquito complicado y no queremos herir sentimientos. Entonces, este es un consejo un poquito, pues, con colmillo, ¿qué tal si les puedes decir de que: "Oye, no, no podemos hacer la boda ahorita, porque si yo me voy a casar, va a ser en grande. Entonces, no no me va a dar tiempo para organizar lo que quiero, no me va a dar tiempo para ahorrar lo que quiero", como que darte este de: "Este día va a ser muy importante para mí, mm, también quiero que sea importante para ustedes, así que no se puede hacer de un día para otro. Necesito un poquito más de tiempo y esta va a ser la fiesta de siglo, entonces necesito más tiempo". Es como que una forma de poner tu límite de de de decir: "Sí lo he pensado, sí lo quiero, pero no ahorita".
<chuckles> Sí, realmente siento que esa es muy buena idea porque y bueno, que también es la realidad, o sea, sí no me gustaría casarme nada más así como de que: "Ah, ya nos casamos y listo", sí me gustaría, pues, pensarlo bien, que fuera, pues, pues una boda, pues, grande, invitar a, pues, todos nuestros amigos, entonces, siento que sí, también una boda se planea con tiempo, entonces, este, pues, considero que sería una buena idea y, bueno, mi familia me conoce, entonces, conociéndome, van a decir: "Ay, seguramente si quiere algo grande", <laughs> entonces, como me conocen, justamente eso puede ayudar a que, pues ellos me dejen de hacer tanto esa presión porque van a comprender como ya mi punto de vista de que: "Mm, sí, sí va a querer algo grande", entonces, esa es una muy buena idea, eso sí se los voy a yo creo que mencionar hoy mismo, si sacan el tema, <laughs> y y ya te estaré contando qué me dicen cómo es su reacción, pero siento que de verdad eso es muy viable y que puede ayudar a que, pues me dejen de poner esa presión innecesaria.
Ahí está. Claro. Okey, okey. Okey, me alegra, oye, las veces que quieras podemos hablarlo y aquí estoy para ti, confío en ti y valídate, se vale y mucha suerte.
Muchísimas gracias, de verdad te agradezco todo tu apoyo y todos tus consejos.